Tatsächlich an die Garage bei meinem Vater damals, beziehungsweise eigentlich auch heute noch, die gibt's immer noch, <chuckles> aber <chuckles>
Ach, schön. Aha, schön. <giggles> Das ist gut. <chuckles> Das ist doch positiv. Schön. Hast du dann sogleich so Gefühle an zu Hause im Prinzip wieder? War das auch mal dein zu Hause wahrscheinlich, oder?
Äh. Aber Ja ja, genau richtig. Das, äh, kommt nämlich aus meiner Kindheit, weil immer, wenn man da drin war, das war doch sehr auffallend. <snorts> Der hat das nämlich da gelagert in Kanistern, deswegen, jop Was natürlich auch noch lag was ich dann damit verbinde, das waren dann seine alten Spielekonsolen. D deswegen.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ach. Da das ist ja interessant. Erzähl mal mehr darüber. <chuckles>
Ja, d mein Vater, der war nämlich in seiner Jugend so 'n äh, sehr videospielaffin, der hatte da das wie heißt das Ding, äh, Mega Drive, <chuckles> das Sega Mega Drive, hm, mit Sonic 1 und so weiter, hatte der da stehen, halt in dieser alten Garage und die war auch sonst es war halt, äh
Ah. Aha. Ach toll, dann war das so 'n bisschen auch die Spiele Garage sozusagen, oder? Ah, toll. <chuckles>
Mhm. Ja richtig, richtig. D das das war halt ach generell, es war halt 'ne alte Garage und tatsächlich, das war so 'n Bauernhaus, das war einfach nur so'n umfunktionierte Scheune.
Aha. Genial.
Ja, ja, die die hat auch oben so 'n Heuboden, tatsächlich drauf gehabt, auf den man niemals klettern sollte. Das haben uns die Eltern natürlich eingebläut, äh, weil
Oh. <giggles> Das ha
Ist tatsächlich relativ gefährlich, aber <snorts>
Aha. Das hatte dann aber auch 'ne schöne Atmosphäre, oder das Ganze? Wenn das ja auch so Scheunenartig war und ja, toll. Ja, das e erweckt dann auf jeden Fall positive Erinnerungen, auch wenn Benzin jetzt vielleicht nicht so gut riecht, aber für dich weckt das wahrscheinlich sofort positive Erinnerungen, oder? Mhm. <chuckles> Hast du dann da viel gespielt in der Garage, oder?
na ja. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Hm. Ja, ja. Genau, genau. Tatsächlich gar nicht so viel, äh, relativ selten, aber es aber es war halt jedes Mal einfach sehr markant. Es s war einfach, der Rest des Hauses halt relativ normal. Dann ist halt diese dunkle Garage, so 'n riesiger leerer Raum, dieser starke Benzingeruch, die alten Konsolen, diese t doch recht gefährliche Balkenkonstruktion da oben wo man sich natürlich trotzdem gerne aufgehalten hat, weil's ja einfach supercool war. So, das war einprägsam, mehr als oft, aber ja.
Mhm. Mhm. Ah, schön. <chuckles> Das ist ja toll, wenn man das sofort mit was ja, mit so 'ner schönen Kindheitserinnerung verbinden kann. Hast du noch mehr solche Erinnerungen?
Mhm.

Und es ist so ge bisschen gemischt, weil meistens fand ich die Besuche bei der Oma 'n bisschen langweilig. <snorts>
Mhm. Mhm. <chuckles>
wenn ich ehrlich gesagt auch auch heute nicht ga ich meine, heute bin ich mehr näher an meiner Familie dran als damals als Kind, wenn ich ehrlich bin. Als Kind woll hatte ich da überhaupt keinen Bock drauf, ich wollte einfach nur Game Boy spielen. <chuckles>
Mhm. <laughs> Ja, <laughs> verständlich. <laughs> Ja.
Hm. Äh, heutzu ah, heutzutage bin ich dann eher so: „Ja, es es riecht nach Familientreffen“, ne? Zu Weihnachten, zu Ostern, ach, ist eigentlich auch ganz schön. <chuckles> Oh ja, so so bisschen gemischt?
<chuckles> War das dann, äh, für dich als Kind auch so, dass du einfach mehr so hi im Hier und Jetzt gelebt hast und was erleben wolltest und die Erwachsenen, die schwätzen immer so viel, die. <chuckles>
<chuckles> Ja, ja genau. Die sind über Kaffee und Kuchen, ja klar, habe ich genommen, aber ey das ganze Geschwafel, da war mir relativ egal. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Genau. <laughs> Ja, da können wir uns alle gut dran erinnern an so was. Schön. Und, riechst du auch manchmal noch so gibt es auch so positive Düfte wie Plätzchen zum Beispiel? Da erinnert man sich doch auch so gerne dran, ne? Hast du auch so was? Also ja. Mhm.
Ja, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, so 'n bisschen, ne, zu Weihnachten damals, da haben wir immer, äh, Plätzchen selbst gemacht und dann dieser Geruch von Plätzchenteig. Natürlich auch der Geschmack davon, weil man natürlich immer genascht hat. <chuckles> Äh, ja, das ist auch so 'ne Sache ja, absolut. Das ist sehr weihnachtlich. Da dann auch natürlich auch ganz klassisch mit den sind es Orangen oder Mandarinen? Ich weiß es immer nicht. <chuckles> Ja, ja, auch di dieser Zitrusgeruch zusammen mit Plätzchen. Das ist doch Weihnachten.
Mhm. Mm. Mhm. <chuckles> Oh, ja. Mm, mhm. Ach. Das ist auch schön. Ja, also in und Zimt, gehört das auch dazu?
Mhm. Ah ja, ja, absolut. Zimt, Zimt, der spielt da mit rein. Auch wenn ich mir sagen muss, bei Zimt explizit, da haben wir gar nicht so viel benutzt. Das verbinde ich dann immer eher so mit dem Glühwein-Weihnachtsmarkt-Zeug. Ja, ja.
Ja. Oh, ja. Mhm. Ah, ja. Mhm, mhm. Der Weihnachtsmarkt, äh, das der hat ja auch schöne Gerüche. Erinnert der dich auch, äh, wenn du jetzt durchläufst, so manchmal an so vergangene Momente oder
<snorts> Ich will essen, Weihnachtsmarkt ist so 'n bisschen 'ne Konstante, habe ich immer das Gefühl, der ändert sich nicht. <chuckles> De ne, der der der war damals noch genauso wie heute. Ist einfach, du gehst rum, du kannst d dir 'n Heißgetränk holen und dann gehst du wieder nach Hause, weil es da eigentlich nichts zu tun gibt. <chuckles> Oh, ist aber eigentlich immer ganz nett. <chuckles>
wie sieht es da aus? Mhm. Ja. <laughs> Aha. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, ja, das, ähm, kann ich gut verstehen. Und wie ist das mit Lagerfeuer? So, wenn du so den das Lagerfeuer riechst, kommt da irgendwas irgendwelche Erinnerungen hoch?
Hm, mhm.

Oh, ich glaube sogar tatsächlich nein, äh, ich glaube, mein Geruchseindruck hat sich nicht groß verändert. Es gibt
Beim Essen vielleicht oder so.
Ne, nicht tatsächlich, auch da nicht wirklich. Ich finde immer noch heute genau genau dasselbe lecker, wie ich damals als Kind lecker fand., ne? Ah, da k s also, dieser Gemüsegeruch zum Beispiel von Erbsen und Möhren denke ich mir heute noch genauso: „Geil”, wie damals auch Spinat mochte ich damals schon so. <chuckles>
Mhm. Ja, das ist super. <laughs> Aha. Aha, ja. Mhm. <laughs> Ja, gibt's denn vielleicht auch ein Lieblingsessen, das du besonders gerne riechst, also, wenn das plötzlich da aufm Herd, äh, brutzelt oder so? <laughs>
Ja. Ja, ja, ja, ja. Nicht im Herd, sondern im Backofen, das ist nämlich dieser heißt so Kartoffelauflauf mit, äh Gott, was mit so 'ner Sahnesoße drüber, ne, oder mit Käse drüber. Ach, voll geil. Diese das
Ah, Backofen, ja, mhm. Mm. Oh. Ach, das hört sich richtig gut an. Ja, also <laughs> her mit dem Rezept. <laughs> Oh, sehr schön, lecker. Ja, das ist toll.
Mhm. Ach. Oh, oder auch die Frika die Frikadellen, die laufen auch in der Familie, aber in meiner Familie sind alle Vegetarier, äh, und die anderen äh, ja, genau, genau. Das sind also keine Frikadellen im Sinne von Fleischfrikadellen, sondern die sind gemacht aus Haferflocken, Zwiebeln und Käse.
Mhm. Oh ja. <chuckles> Ach toll. Das hört sich aber auch lecker an. Ja.
Mhm. Die haben auch so 'n abso I ist es, ist es und die haben auch diese die dieser Geruch von quasi knusprig g gebratenen Haferflocken. Och, der ist auch absolut him d der ist übrigens auch der absolute Renner auf jedem Familienfest, auch Nicht-Vegetarier, und die sind immer zuerst weg. <chuckles> Finden die alle auch super gut.
Gell, ne? Mm. Ach, lecker. Gibt's den dann zu diesem Kartoffelauflauf mit Käse oder ist das separat zu was anderem?
<snorts> Ne, das wären zu viele Kohlenhydrate, das meistens doch nicht zusammen. Die gibt's die gibt es allerdings meistens dann einfach d quasi, ne, zu Familienfesten, wo jeder quasi sein Gericht mitbringt ist da, äh, immer so unsere unsere Offering. <snorts> Mhm. Mhm.
Ah, okay. <chuckles> Mhm. Ach, das das ist ja mal 'n tolles Mitbringsel, finde ich richtig gut, da hat dann wirklich jeder was davon, wenn er so was Leckeres probieren darf, und wenn dann alle ganz überrascht sind: „Oh, das ist ja sogar vegetarisch.“ <chuckles> ne? Ja.
Ja, schön. Statt dem kalten Kartoffelsalat quasi. Mhm. <snorts> Ja, ich meine, dass es vegetarisch ist is is ist mehr so: „Ach, das ist ja sogar lecker, obwohl's vegetarisch ist.“ <laughs>
Ja, genau. Oh, super. Also, du hast mir auf jeden Fall wunderbare Tipps gegeben, was ich heute noch kochen kann, ich danke dir. Es hört sich alles so lecker an. <laughs> Da knurrt schon mein Magen. <laughs> Oh ja, danke dir fürs Gespräch. <laughs>
<laughs> Ja, war nicht das erste Ziel aber gern geschehen. <chuckles> Tschau.
Tschau. <chuckles>